Eee, iya. Waktu itu cukup cukup panjang sih, cukup ada dramanya deh, gitu. Jadi
Gimana tuh dramanya? Ceritain ceritain.
Heeh, jadi gini, mmm, waktu itu kan dia aku minta, apa namanya oh, dia bilang gini. Dia bilang ke aku, “Ini saya udah tahu nih password password, eee, iCloud-nya,” terus dia kasih kan ke aku. Nah pas aku cobain ternyata nggak bisa. Terus aku tanya, “Ini beneran password iCloud?” Terus dia kirimin kan email sama password-nya. Ternyata yang dikirimin itu bukan password iCloud, Kak, tapi password Gmail.
Heeh. Salah, oke. Jadi? Password email, ya ampun ya ampun. <chuckles>
Email, dan aku bilang, "Wah ini orang berarti benar-benar gaptek ini, benar-benar nggak ngerti teknologi." <chuckles> Berarti bener dia mau jual iPhone.
<chuckles> Atau jangan-jangan yang setting yang setting iCloud-nya bahkan bukan dia barangkali ya?
Orang lain yang setting iCloudnya. <chuckles> Makanya dia bilang lupa. Nah akhirnya dari password email sama email yang dia kasih ke aku, ya udah akhirnya aku coba deh login kan. Aku bilang, "Udah deh kita coba login," terus kan kalau di email itu kita bisa ngelihat, mmm, apa namanya password-nya dia kan password yang dia save. <chuckles>
Ya ampun ya ampun. Ya. Heeh. Oh, iya iya iya iya.
Sebena sebenarnya ini agak bahaya kan, Kak. Kalau misalkan istilahnya aku bukan orang yang jujur, Kak, itu aku bisa melakukan apa aja gitu terhadap pa akun-akun dia. <chuckles>
<chuckles> Heeh. Iya iya. Untungnya kamu ini ya, ngerasa eee, waktu itu kamu orang baik gitu ya, in ceritanya gitu. <chuckles>
Gitu. Iya. <chuckles> Iya lah, aku cuma butuh password iCloud-nya doang gitu buat keluar. Terus saat aku lihat gitu daftar, eee, akun de akunnya, itu tuh password-nya rata-rata sama, ada yang sama gitu. Nah iya, terus aku cobalah masuk masukin buat jadi password iCloud-nya dan berhasil. Alhamdulillah.
<chuckles> Ya ampun. Ya, alhamdulillah-nya ya. Ternyata, eee, dari, eee, apa namanya, kesalahan kamu yang tidak sengaja gitu berakhir, eee, manis juga gitu. Dengan, eee, ibu itu menghubungi kamu dan memberikan bukan password iCloud-nya bahkan, password yang lebih berbahaya untuk diberikan ya, password Gmail ya.
Iya betul. Iya iya. lebih privasinya dia
Itu kan bisa nyambung kemana-mana soalnya. Dan ya gimana ya, mungkin namanya ibu-ibu wajar ya.